जी, अ, बहुत ही एक दिलचस्प और सपनों भरा सवाल है। <chuckles> बोलते हैं वीकेंड का इंतज़ार हर वर्किंग मेन या हर वर्किंग वूमेन करती ही है। अ, वीकेंड का प्लानिंग पूरे वीक चलती है मेरे ख्याल से <chuckles> सभी की चलती होगी। अ, वीकेंड पे क्या करना है? कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, कौन आएगा, कौन जाएगा? तो ये वीकेंड की प्लानिंग जो होती है ना शायद हम पूरे वीक अ, शुरू मतलब हर मंडे से ही शुरू कर देते हैं, कि अब नेक्स्ट सैटरडे ये करेंगे, नेक्स्ट संडे ये करेंगे। तो मेरा आदर्श वीकेंड एक सुकून भरी कहानी जैसा है, मतलब मुझे लगता है कि अ, मेरे लिए वीकेंड ना जीने का वक़्त होता है, सिर्फ जीने के लिए, कि सिर्फ अ, एंजॉय करो, घूमो-फिरो, ना कोई डेडलाइन है, ना कोई ट्रैफिक का शोर है, ना कोई अलार्म का डर है, ना जल्दी उठना है, बस अपने जैसा दिन है, मतलब जैसे मन कहीं भी कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ।
हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी।

हाँ, ये आपने काफ़ी सही कहा है। अ, मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि आपको कुछ काम ही करना है, कुछ नया ही सीखना है, आप अपने शौक को भी जीवन में मतलब वो ला सकते हैं, ये शौक है तो आप वो करें, तो वो भी एक प्रोडक्टिव ही काम हुआ। अम स अ, एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि आप अपनी हेल्थ पे भी फ़ोकस कर सकते हैं, अगर आप अ, 7 दिन में अगर 2 दिन भी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ क मतलब अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या 20 मिनट का योगा ही कर रहे हैं जो कि वीकडेज़ में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीकडेज़ में तो मुझे लगता है ना कि 5-5 मिनट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी 5 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो समझिए कि या तो आपकी बस छूट जाएगी या आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो वो 5-5 मिनट भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जैसे वीकेंड पे थोड़ा स्क्रीन टाइम हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ब अ, पूरे दिन भर ऑफ़िस का कोई काम नहीं होता है, तो रियल वर्ल्ड में कुछ कर सकते हैं ना? घर में बोर्ड गेम खेल सकते हैं, फ़ैमिली के साथ गप्पे मार सकते हैं और किसी नए कैफे या लाइब्रेरी के चक्कर लगा सकते हैं।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।

अ उम, हाँ अ, बात तो आपने सही कही है कि कोई ऐसा विशेष रूटीन नहीं होता है कि जिसे हम फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे कि वीकएंड परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि अ, वीकडेज़ में चाहे आपका कितना ही खास दोस्त हो, आपके साथ अगर ऑफिस में भी काम कर रहा हो, तो आप उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते अपने दोस्त को भी और अपने फ़ैमिली को भी। तो जैसे कि ज़िंदगी मतलब सिर्फ़ काम ही नहीं है मतलब ऐसा लगता है ना कभी-कभी हमें उसमें जीना भी चाहिए, उसमें खुल के जीना चाहिए। तो जैसे कभी दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कहीं बैठ के कॉफी शॉप में बैठ गए, चाय पीने लगे या कॉफी पी ली। और कहीं ड्राइव पे चले गए, मूवीज़ चले गए, या कहीं 2 दिन के लिए आ आस-पास में आजकल रिज़ॉर्ट्स का काफ़ी ट्रेंड हो गया है, तो रिज़ॉर्ट चले गए। और या सिर्फ़ एक वीडियो कॉल भी ना अ, मेरे ख़याल से कभी-कभी बहुत एक टेंशन को 0 कर देती है, मतलब एक ये सब ना में पूरे वीक के लिए ना मेंटली रिचार्ज होने की तरह काम करता है। मतलब हमारा दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है वीकएंड पे और अगर दोस्त मिल जाए वीकएंड पे पिकनिक हो जाए तो, तो बात ही और है।
जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ठीक कह रही हैं। <chuckles>

जी, जी, जी, जी, आपने ये बात भी एकदम सही कही है अ, लेकिन उम, शुरुआत क्या है, अच्छी वीक की शुरुआत एक वीकेंड से ही होती है, मैं ऐसा मानती हूँ। अ, जैसे कि आप एक थीम बेस्ड वीकेंड को अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि आप सपोज मानिए कि आपने अ, सैटरडे को मॉर्निंग में आपने श अ, फ्राइडे को ही सोच लिया कि सैटरडे मॉर्निंग में मैं सेल्फ केयर टाइम रहेगा मेरा, यानी स्किन केयर करूँगी, हेयर केयर करूँगी या मेडिटेशन करूँगी, मॉर्निंग वॉक करूँगी, अच्छा डिटॉक्स करूँगी बॉडी को, पूरा दिन हेल्थी खाऊँगी। और सेम सैटरडे इवनिंग को फिर आपने लर्निंग आवर कर लिया, कि मैं उस दिन कुछ ऑनलाइन कोर्स करूँगी, कुछ पॉडकास्ट देखूँगी या कोई नई बुक पढ़ूँगी। अ, संडे मॉर्निंग आपने डिक्लटर का प्लान कर लिया, कि घर की सफाई जो पुराने मेरे कपड़े हैं अगर कोई ज़रूरतमंद है, तो मैं उसे दान करूँगी। अ, वही संडे इवनिंग को आपने सोशल फैमिली गेट-टुगेदर कर लिया, दोस्तों से बात करना, फैमिली डिनर, मूवी पे जाना, कहीं आउटिंग्स पे जाना, कॉफी पीने जाना, इससे आपके हर वीकेंड में एक नया रंग और एक नए उद्देश्य आ जाता है, मेरे हिसाब से पूरे वीक के लिए आप एनर्जाइज हो जाते हो।
बिल्कुल, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ।